Halo. Sore sore. Aduh gimana nih kabarnya di sana, Kak? Baik enggak?
Halo selamat sore, Kak. Halo halo. Alhamdulillah baik, abis makan juga kan jadi lagi semangat nih. <laughs> Kalau Kakak gimana kabarnya?
Mhm. Aduh alhamdulillah. <chuckles> Aduh kabar aku baik banget, alhamdulillah sehat juga, iya cuacanya okelah untuk mengawali minggu ini, gitu. Mhm.
Mhm. Oke. Iya sih benar. Mhm. Oke. Terus kira-kira mau bahas apa nih, Kak, hari ini?
Oke. Hari ini kita bakal bahas soal peran empati dalam meyakinkan orang lain. Aduh ini dari judulnya nih agak berat nih ya. Menurut
Hmm. Oh, oke. Hmm, iya iya iya.
Eee, gimana nih soal topik kita hari ini?